Uhum. Sim, eu também acho, sabe, e eu também acho que não é justo, eh, ele me pedir para voltar, sabendo disso, mas e também não quero pedir para ele vim para também abrir mão da vida dele, sabe. Eu acho que
Exato, uhum. É.
tem que fazer sentido para os 2. E não e não acha que, ai, vai ser legal, ele vim, se não for pra algo que também ele vai crescer pessoalmente. Tudo bem, se ele quiser escolher ficar comigo, e vim pra cá, e trabalhar em subemprego, aí é uma decisão dele, né, e eu vou entender. Mas eu também, não é isso que eu queria, sabe, eu queria que todos os 2, eles nós 2, eh, exatamente, que fosse uma coisa que ia ganhar os 2, né. Claro que isso é o mundo <chuckles> ideal, e tal, mas
Para os 2. Aham. Claro. Tivessem estruturados, né. Uhum. É. Nossa, mas eu te entendo, eu entendo. E é super válido esse sentimento, né, porque o sentimento pode ser ambíguo, mesmo agora, porque é normal se você sentir amor e dúvida o tempo todo, você idealizar: "Poxa, nossa vida que seria melhor, também, de certa forma". É complexo, sabe, também, o emocional, né. Mas poxa, pensa em uma terapia individual, sabe. Ou até mesmo em casal, às vezes, sabe, porque é um impasse de começo de vida, são decisões importantes, né, até porque mudança de país é muito sério. Você disse que ele tem uma avó, uma mãe, ali, que ele é o suporte, então tem muita coisa em jogo. Eu te aconselharia muito essa autorreflexão, sozinha, como pró e contra mesmo, você escolher uma e escrever em uma folha, assim: prós de seguir com esse relacionamento, e contra, tudo que vai junto com o relacionamento, porque vocês iriam aguentar mais anos, assim, a distância?
mas é complicado. Sim. Uhum. Uhum. É, pois é. E depois também de tanto tempo, será que eu ainda vou querer voltar para o Brasil? Porque
É uma questão, né. Exato. Eh, você experimentou uma coisa já na Europa, né.
querendo ou não, hum É muito complicado. E aí se eu tenho aqui um emprego bom, que me paga bem e que eu tenho, assim, facilidade, não me estressa, sabe, eu não fico estressada, não é uma coisa que acaba com o meu sono, eu consigo viajar, eu consigo fazer minhas coisas, por que que eu vou, eh, decidir ter algo menor que isso, né. É complicado.
Uhum. Sim. Pois é. Com certeza. Uhum. Olha, eu acredito que qualquer decisão tá, seja vocês continuarem ou terminarem, deve vir acompanhada com cuidado, tá, e com a sua própria saúde mental, viu, você merece sentir paz e os 2 merecem ser felizes.
Na verdade. Olha, muito obrigada por me ajudar e esclareceu muita coisa pra mim.